جميلة جدًا، فكرة أكتر من رائعة بصراحة، يعني هتوفّر عليَّ العصْر اللي أنا باعْصُره لدماغي عشان أقعد أفتكر كُلّ حاجة، يمكن هاقعد مَرّة واحدة بس أعْصُر دماغي وأطلّع كُلّ حاجة أنا باحتاجها ف ف مُتكرِّرة في السفريات وتبقى دي العناصر الأساسية وأطبعها وأحطّها، ويبقى بقى لو في حاجة إضافية مع كُلّ رحلة بتبقى مختلفة دي اللي مُمكن كمان أكتبها، فكْرة كمان إن أنا أعلِّم آآ، على كُلّ واحدة فيهم برضو فكْرة حلوة، يبقى أنا خلاص عرفت إن أنا دي جبتها فعلِّمت عليها وإيه اللي ناقص هو اللي أنا أشتغل عليه، وحطّيتها آه، آه.
بالضبط. بالضبط. بالضبط. جبتها وخلاص هي اتحطِّت، يعني هي كمان اتحطِّت في الشنطة، فهي أنتِ هيبقى كُلّ قلَقِك يومها إن أنا خدت الشنطة الكبي خدت ال3 شُنط دول، ما دام ال3 شُنط دول معاكِ يبقى كُلّ حاجة متْعلِّم عليها في الورقة هي خلاص موجودة، وزيادة في الأمان لأنه واضح إن مُمكن يكون موضوع القَلَق عندِك زيادة سِنَّة، زيادة في الأمان تقْفِليهم بقفْل، يعني تقْفِليهم بحاجة كده بحيث إن أنتِ مُتأكّدة إن ما حدِّش من البيت بالضبط هيطلَّع أي حاجة أنتِ حطّيتيها.
أتأكد إن ما حدِّش طلّعهم كمان. أها جميلة، الله ينوّر عليك، حقيقي كانت تايهة منّي، يعني لو عملت ده الدنيا كتير هتبقى ضابطة معايا ومش هابقى متوتَّرة، يمكن عشان أنا دايمًا حاطّة الطلبات في دماغي فضاغْطة على دماغي أكتر، فده مخلّيني دايمًا قلقّانة لانْسى، فلمّا تبقى sheet كمان ثابتة بِتِتْطبع كُلّ سفرية وبتتأكد هي هي الحاجة مع الإضافات بتاعة السفريات الجديدة، يمكن ه هابقى خلاص مش محتاجة أعْصُر في دماغي تاني، هي مَرّة وخلاص خلِصْنا يعني.